ถ้าใครเรียนปรัชญา หรือว่าเรียนอะไรเนี่ยครับ อันเนี้ยเป็นเล่มบังคับอ่านเป็นพื้นฐานเลย
ค่ะ ค่ะ อืม โอ้โฮ ขอบคุณที่แนะนำมากเลยค่ะคุณหมวก บ้านต้องไปหาอ่านแล้ว เอ๊ะ เราพลาดเล่มนี้ไปได้ยังไง อาจจะแบบ
มันมีทุกห้องสมุดอะครับ มันหนังสือดังระดับโลก คิดว่ามีทุกห้องสมุดครับ
อืม อืม ถ้าหนังสือดังที่ช่วงนั้นเราเคยอ่าน ช่วงเราอยู่สักประมาณแบบ มัธยม ตอนนั้นจำได้ว่ากำลังจะเข้ามหาลัยมั้ง เราอ่านเป็นพวกแบบ The Secret อะไรพวกเนี้ยค่ะ
ครับผม อ๋อ มัน อันนี้จะมาเป็น ข ของการอ่านรุ่นใหม่ ๆ เลย ช มันมาพร้อมกับ แฮร์รี่ พอตเตอร์ เปล่าครับ ยียุคนั้นใช่ไหมครับ?
อืม อา ใช่ น่าจะหลัง หลังแฮร์รี่ พอตเตอร์ มาหน่อยอะค่ะ พ เพราะว่าแฮร์รี่ พอตเตอร์เนี่ย เราอ่านมาตั้งแต่ สมัย สมัยมัธยมแล้ว แต่ว่า The Secret เนี่ยเรามาอ่านตอนเรา
Secret อา ครับ มันเป็นนิยายใช่ไหมครับ?
ไม่อะค่ะ มันเป็นปรัชญาเหมือนกันค่ะ
อา ๆ เออ อา ๆ ใช่ พอนึกออก ๆ
ใช่ มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่า <tsk> เอ่อ เกี่ยวกับความเชื่อใน universe ว่า ถ้าเราเชื่ออะไรเราต้อง เหมือน เหมือนให้เราดำรงอยู่ในทางนั้นน่ะ แล้วสิ่งต่าง ๆ มันจะมาหาเราเอง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา ใช่ ใช่ ซึ่งเราอะก็ยึดถือเรื่องนี้เหมือนกันนะ ว่าเรารู้สึกว่าเราเชื่อในหนังสือเล่มนี้ เพราะว่าเหมือนบางทีถ้าเราเอาตัวเราเข้าไปหาคนที่เขามีความขยัน เราก็จะขยันไปด้วย ถ้าเราไปหาคนที่ เขาไปทางยาเสพติด เราก็จะไปทางนั้นด้วย เพราะฉะนั้นล่ะ ถ้าเราฝันอะไรอะ เราก็ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในทางนั้น ต่อให้ยังไม่มีทาง แต่ก็พยายามเอาตัวเองไปใกล้สู่ความฝันเราให้มากที่สุดอะค่ะ
อะฮะ อา ๆ ๆ พอนึกออกแล้วครับ อะฮะ ครับผม อา ๆ พอนึกออกแล้วครับ อืม ครับผม พอนึกออกว่ามีคน ก็ฟอลโลว์ตามวิธีคิดเรื่องนี้ แล้วเอามาถ่ายทอดเป็นหนังสือ How to อะไรพวกนี้
อา ใช่ ใช่ แต่เราอะไม่ได้ฟังพวก How to อะไรพวกนี้นะ เรารู้สึกว่า บางอย่างมันค่อนข้างสุดโต่งเกินไปอะ แต่เราอะจะ จะชอบ ชอบตัวที่เป็นพิมพ์แรกเลย ก็คือ The Secret แต่พอหลัง ๆ อะเขาจะเริ่มออกมาเยอะแล้ว เป็น แต่ไม่แน่ใจว่าออกอะไรบ้าง เงี้ย The Power of Secret หรือ อะไรอย่างเงี้ย เยอะแยะเลย อา พอเขาดังแล้ว มัน ก็แบบว่าเหมือนคนเริ่มมีความสนใจมากขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ แต่เราอะอ่านแค่ที่เราอ่านจบแบบมีแค่ The Secret เลย แล้วก็เล่มอื่น ๆ อะ เรา เราอ่านไม่จบ
เรื่อย ๆ อืม อา ครับผม อา ใช่ อะ หล่า ครับผม อา ครับผม